Thì mình thì trước đây mình cũng dã trải qua 1-2 lần đổi nghề rồi, tại vì mình cũng, ơ, à, cũng, c tốt nghiệp cũng lâu rồi, cũng có khoảng thời gian khá là lâu để đi làm rồi đó, thế cho nên là, ờ, về bố mẹ mình thì trước đây thì bố mẹ mình khá là tin tưởng mình. Cho nên là, ờ, nói chung là ngày xưa bố mẹ mình thì cũng tại vì ngày xưa mấy ông cũng lớn tuổi cũng không có điều kiện đi học hành, ờ, làm nhiều ấy, ngày xưa bạn để ý là dưới quê, ờ, thì thường là cũng tin tưởng vào con cái. Đúng rồi.
Ừm hứm. Ờ. Ồ! Đúng rồi. Ờ. Nên nà thường nà ừm. Còn quyết định như nào là con đã được đi ăn học đại học nên chắc nà, kiểu, nó có suy nghĩ chín chắn đấy, đúng không? Kiểu kiểu như vậy, là cũng tin vào bản thân nó đấy. Ừ, thì nà ừm
Thì đó. Ờ, ờ. Đúng rồi, kiểu như vậy, kiểu là, ờ, chỉ có khuyên bảo là "Mày bây giờ mày lớn rồi thì mày tự ý thức được này, cái nào đúng sai thì tự làm chứ, hoặc là làm cái gì cũng suy nghĩ cho kỹ" này kia, kiểu, cũng chỉ có nhắc, theo kiểu mà, nó cơ bản như vậy thôi chứ nó không có cái gì là, ờ, không cho làm hoặc là cho mày làm cái này, cho mày làm cái kia. Thực ra là bố mẹ mình ở quê thì cũng, ơ, không có cái điều kiện nhiều á, thì nó cũng ừm, ừm, ừm. Nói chung là còn sau này khi mà mình có gia đình thì cái việc mình cân nhắc nó nó sẽ là rất là khó khăn, tại vì mình phải bàn trước, ờ, cũng phải nói với với với vợ là sắp tới là chuyển nghề như vậy đó, thì n không biết là nói chung là hai vợ chồng phải tính toán lại, tính toán ngồi lại là có thể là phải xác định được cái những cái thời điểm mà nó sẽ khó khăn, rồi rủi ro này kia cần chuẩn bị trước, thì nói chung là cũng phải bàn bạc với vợ.
nhắc, ưm Ừm, nói chung là cũng ủng hộ bản thân thôi. Ờ. Rủi ro, rồi nà cần chuẩn bị những cái gì, ừm. Vậy thì, kiểu như nà, trước khi mà chuẩn bị một cái, gọi là, cái, ưm, ngã rẽ mà nó lớn như vậy đi thì, ờ, có phải chuẩn bị lâu không? Cần chuẩn bị nhiều về, kiểu, tinh thần hay là vật chất gì không?
Ừm. À, thì

Thì là thực ra là mình cũng, ơ, ờ, ờ, vợ mình thì cũng là lúc nói chung là lúc nào cũng ủng hộ mình cả, tại vì mình cũng, ơ, từ trước giờ mình làm công ty cũng ô kê, nói chung mọi thứ đều cũng ổn định hết, thu nhập cũng khá, lo cho gia đình cũng được. Thì vợ thì cũng bảo là: "Anh cân nhắc làm sao mà đừng có ảnh hưởng quá lớn đến gia đình" này kia, thì vợ cũng hỗ trợ này kia, vợ cũng đi làm mà. Thì thì khi mà mình chuyển sang một cái môi trường hoàn toàn mới thì nhưng mà thực thực ra là mình cũng chuyển ra sang cái môi trường thì nó cũng thực ra về cái mảng chăm sóc khách hàng, nhưng mà nó sẽ vẫn vẫn làm về kỹ thuật, tức là vẫn thiên về kỹ thuật. Ờ, tức là khách hàng cái mảng kỹ thuật á. Ừm. Ừm, đúng rồi. Thì nó cũng, ơ, phần nào giữ được cái, a, công việc cũ, một phần nào công việc cũ.
Ừm. Ờ. À, gọi là, chăm sóc, như kiểu như nà, một phần nà, gọi là chăm sóc kỹ thuật. Ừm. Ờ. Nhưng mà cái. Kiểu như nà sẽ giữ được những cái kinh nghiệm và cái công việc cũ mình mang sang một cái môi trường mới, đúng không? Ờ, chứ cũng không phải nà mình bỏ hết những cái kỹ thuật, cái kỹ năng cũ mà mình chảy sang một cái khác, đúng không? Ừm, nói chung là vẫn chuyển việc trong một cái, gọi là, ờ, một cái vùng an toàn nhất định chứ không phải là nhiều quá nhiều rủi ro. Thế thì ừm. <chuckles>
Ừm, đúng rồi bạn. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Không, thực ra nó cũng rủi ro đó bạn ạ. Nó cũng tức là tức là tức là khi mà mình, à, ngày xưa thì mình cứ ở trong cái chỗ, ơ, dưới nhà máy rồi mình làm, tìm tòi, mình làm sâu xa về kỹ thuật thì mình cũng không có để ý đến những cái kỹ năng về giao tiếp, rồi thì những kỹ năng về đi xăm x đi đi nói chuyện khách hàng như thế nào, sale như này đúng rồi, bạn nói đúng kỹ năng sale á. Thì thì sau khi mà mình nhận cái tức là mình nhận cái job mới, công việc mới á thì mình phải học thêm rất là nhiều kỹ năng khác. Và, ờ, nói chung là nhiều khi nó phải liên quan đến vấn đề mà có, gọi là, nói sao ta? Có phải có cái năng khiếu bán hàng một tí, <chuckles> hiểu không? Bạn hiểu không? Ờ. Ờ, ờ thì đó cái duyên bán hàng đấy, kiểu, kiểu, cái duyên bán hàng. Cho nên là mình đã học rất nhiều kỹ năng mới, nhưng mà cũng bây giờ thì nó cũng, gọi là, đi vào ổn định. Ừm.
Ờ. Ờ. Sale, ơ, à. Ờ. Ồ! À, đúng rồi, nhiều khi là cái cái duyên ấy, đúng không? Nhiều khi nà cũng có năng khiếu, nó phải có duyên đấy. Ờ, thì Ừm. Ổn ổn rồi à? <chuckles> Ờ, rồi đặc biệt nà ngày trước ấy, có khi nà làm thuần kỹ thuật ở dưới xưởng, dưới nhà máy như vậy thì, ừm, bản thân nà cái mức lương núc đấy nà nó cũng trả là cái cách trả lương nó cũng khác so với bây giờ, đúng không? Làm sale thì nhiều khi là cũng được tính theo hoa hồng, theo phần trăm, đó thì cũng ảnh hưởng khá nhiều, tức nà cái mức thu nhập nó đã không được ổn định như ngày trước nữa rồi, bây giờ nó phải phụ thuộc vào cái sự phấn đấu của bản thân đấy nhiều á chứ. Đó, đúng không? Ờ.
Đúng rồi, chính xác. Ừm. Đúng rồi, nó chạy theo doanh số nhiều. Đúng rồi bạn. Nói chung là ngày xưa thì, ờ, mình cứ, ơ, giống như kiểu, làm công ăn lương tới tháng lấy lương thôi. Thì b bữa nay thì mình sẽ phải chạy theo, gọi là, chỉ số, ờ, KPI, mình chạy, ờ, sale, chạy khách hàng nhiều. Thì nói chung là đôi khi
Ừm. Ừm. Ừm, vậy không biết, ừm ừm.

Ờ, thì thường nó sẽ có hai mặt bạn ạ. Bạn nói đúng, tức là có tiêu cực, tích cực, và cái tích tích cực ấy là là khi á mà cái tích cực nó sẽ nằm ở cái phía can đảm. Tại vì hồi nãy mình đang nói ở đây là sự thất bại hay can đảm, đúng không? Thì tích cực là nó sẽ là tức là những bạn trẻ là dám đương đầu với lại thử thách mới thì đó là những cái mà rất là tích cực. Ví dụ như khi mà bạn sẵn sàng ví dụ tuổi bạn trẻ, bạn sẵn sàng là từ bỏ cái cũ bạn cho là không được, giống kiểu, bạn xé nháp ấy, bạn sẵn sàng mà nhảy sang một cái lĩnh vực khác, bạn làm lại làm lại từ đầu. Có thể nó vẫn thất bại, nhưng mà sau đó, có thể là sau vài lần thất bại thì bạn l vẫn thành công. Thì đó, nói chung là nó sẽ mang một ý nghĩa là can đảm và dũng cảm từ bỏ cái cũ, x tức là đập cái cũ để làm lại cái mới á, thì nó đó là cái rất là tích cực từ cái việc mà chuyển nghề như vậy. Còn đôi khi nó cũng là một cái sự, ờ, giống như kiểu là, khi mà công việc bạn đang làm thì nó sẽ dư x nhảy bạn nhảy việc liên tục vì nó s sẽ tạo ra sự xáo trộn ở trong xã hội thì nó cũng không thì nó thì nó nó sẽ không hay lắm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, kiểu, không ổn định, đúng không? Rồi là nhiều khi nà ừm, xong rồi gia đình, xã hội lại đánh giá nà bây giờ ấy, thật ra bố mẹ nhá, ở vai trò của bố mẹ hay nà những cái phụ huynh đi, thì khi mà thấy con cái cũng có sự nghiệp ổn định các thứ đấy nà rồi nà khi rất nhất nà nhiều bạn ấy nà thấy nà con đang có một công việc ổn định, mặc dù nà cũng có thể nà bạn ấy chán nắm rồi, nhưng mà bố mẹ thì thấy nà con đang có công việc ổn định như vậy, mức thu nhập như vậy, nên nà khi thấy con bảo là nhảy nghề, nhảy nghiệp, chuyển nghề, chuyển nghiệp cái một nà mọi người cũng đánh giá rất là nhiều ấy thì ừm, đúng không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Và bạn đã bạn đã đúng, tức là cái yếu tố gia đình nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái nhận thức của, ờ, mỗi người khi mà quyết định là thay đổi nghề nghiệp. Ví dụ như khi mà chẳng hạn như bây giờ bạn, ờ, sinh ra trong một trong một cái môi trường rất là tốt, tức là nhà thì cũng cũng có điều kiện, rồi thì, à, bạn có thể là thất nghiệp, ừm, vài năm cũng không ảnh hưởng gì thì cái việc mà đổi nghiệp hay là này kia, thì, ừm, thì đối với bạn nó rất là dễ dàng, đúng không? Có thể là bạn cũng đang làm cái này, bạn nhảy làm cái khác, và có thể là sự hỗ trợ của gia đình nữa, thì cái việc đó với bạn rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà bạn cái hoàn cảnh gia đình bạn đã không cho phép, đặc biệt là khi mà có vợ con, rồi cái gánh nặng về áp lực gia đình này kia á đúng rồi, thì thì cái việc mà cân nhắc, ừm, thay đổi nghề nghiệp này kia thì nó rất là ảnh hưởng rất là nặng nề bởi yếu tố gia đình, bạn công nhận không? Nó rất là là quan trọng để mình cân nhắc cái việc có thay đổi nghề nghiệp hay không.
Ừm. Đúng rồi. Đó, thì cũng ừm, gánh nặng nuôi gia đình đấy, đúng không? Ừm. Ừm, đúng rồi. Đó, ừm, thì cái việc đấy thì chắc nà cái việc mà khi mà đổi nghề nghiệp như vậy ấy thì cũng cần phải sự ủng hộ rồi nà, à, hỗ trợ từ gia đình, rồi đặc biệt từ những người người thân, kiểu như nà, ơ, từ bố mẹ này, hoặc có thể nà nhiều hơn nữa, kiểu, từ vợ mình hay nà những cái người đồng hành cùng mình đó, đúng không? Thì, ừm, bạn sẽ chọn cách mà đối thoại như thế nào với bố mẹ hay nà, ờ, người thân của mình để mà c họ hiểu và ủng hộ quyết định của mình?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, cái đó rất quan trọng. Ừm.

À, thì thực ra là mình cũng, ờ, ờ trước đây mình cũng có một cái lần mình chuyển nghề đấy. Thực ra là cũng chuyển ra sang cái nghề khác, nó cũng khá là khác với ban đầu, và mình cũng không không nghĩ là nó là thất bại hay là can đảm, tại vì nó phải dựa vào tình hình thực tế lúc đó như thế nào thì, ờ, mình mới đánh giá được. Đúng rồi. Chứ thực ra mà để mà đánh giá ngay là khi mà người thấy người ta chuyển nghề mà mình đánh giá đó là một cái thất bại hoặc là hoặc là ông này can đảm khi mà đã chuyển đã tức là đã rời bỏ cái vùng an toàn.
Ồ, vậy là chuyển nghề, chuyển ngành luôn. Ừm. Từ bỏ một cái công việc ổn định, đó, từ bỏ một cái công việc đang ổn định, ừm.
Đúng rồi, để nhảy qua một cái môi trường mới hoàn toàn thì đấy hoàn toàn thì nó cũng là một cái can đảm nhưng thực ra là phải tùy thuộc vào cái tình hình cụ thể từng thời điểm lúc đó bạn ạ.
Ồ. Ồ! Thế không biết nà, ừm, bạn có thể ch kể cho mình một chút nà, ờ, bạn dựa trên tiêu chí nào để mà có thể đánh giá được nà lúc đấy họ thất bại hay can đảm, hay là đánh đánh đồng chung thôi?
Ờ, ờ, thì thì thường ấy thì thường là ờ, thì thường khi mà một người á đã từ bỏ những công việc ví dụ như khi mà bạn làm trong một cái môi trường rất là, ờ, ổn định đi, ví dụ môi trường rất là ổn định, giờ giấc, lương bổng tốt và bạn chuyển nghề á, mới á, khi mà bạn chuyển sang một công việc mới mà bạn có thể là kỹ năng của bạn mà có thể học được kỹ năng mới ở công một nghề mới, và nó tạo cho bạn những cái sự phát triển về nghề nghiệp rực rỡ hơn, tốt hơn cái thời điểm trước, và cảm từ c c và nó tạo cho bạn cái, gọi là, mình cảm thấy là mình đã đạt được những thành tích nhất định, thì mình nghĩ là đó là cái sự gọi là can đảm. Thì mình nghĩ là còn còn ừm, tức là khi mà mình đã phải mình khi mình chuyển nghề mình phải xác định được mục tiêu, mục đích. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. Ờ, tức nà Ờ, mình cảm thấy nà mình xác định nà khi mà chuyển nghề nà mình có một mục tiêu đấy rồi, mà, gọi là, ở bên kia là mình chững nại rồi, mình là nó ổn định quá rồi, mình muốn nà thử thách bản thân đấy thì, gọi nà, dũng cảm, đúng không? Ờ, ừm. Thế còn thất bại thì sao?
Đúng rồi. Chính xác, ừm, sự can đảm. Còn thất bại thì Thất bại thì thì mình nghĩ là khi mà khi mà ờ, tức là kỹ năng khi mà chuyển nghề thất bại tức là khi mà cái kỹ năng của mình không còn dùng được nữa và mình quyết định mình chuyển sang một cái nghề khác và mình làm nghề đó cũng không được nữa, thì nó là cái thất bại. Tức là mình cũng đặt ra cho mục tiêu nhưng mà ví dụ như khi mà bạn chuyển nghề bạn phải học thêm kỹ năng mới rồi, chắc chắn rồi, và bạn phải
Ừm. À. Gọi nà, kiểu, khi mà ừm

Ừm, thì thực ra là nó cũng, ơ, khá nhiều khó khăn rồi trong cái giai đoạn đầu. Nhưng mà cũng may là công ty mình, ờ, cũng, ơ, trang bị, tức là có những cái khóa huấn luyện, rồi những cái buổi, ờ, chia sẻ kinh nghiệm này kia thì nó cũng mình cũng học được rất nhiều kỹ năng khi mà lúc lúc đầu mình chân ướt chân ráo, mình bước qua cái nghề mới này thì công ty có một cái bộ kỹ năng cũng cũng, ơ, cũng, gọi là, kiểu, kiểu là, đào tạo á, đào tạo đầy đủ để mình làm, nhưng mà thực ra là mình cũng phải cố gắng rất là nhiều để mà, à, hòa nhập với lại cái môi trường mới. Thì là mình cũng may mắn là như vậy.
À. Là đầy đủ. Ơ. Ờ. Ừm, ừm, ừm. Nhiều khi nà, ừm, ừm, nhiều khi trước kiểu cũng ngại giao tiếp ấy, bây giờ, kiểu, cũng phải bỏ qua cái cái cái sự ngại ngùng đấy để mà, kiểu, chủ động bắt chuyện và nói chuyện với khách hàng, đúng không? Ơ, ờ.
Ừm. Đúng rồi bạn, tức là mình cũng phải, gọi là, ờ, mặt cũng phải dày một tí, <laughs> rồi đi phải phải năn nỉ, a, nhiều khi phải xin lỗi nhiều. Thế ngày xưa mình ngày xưa thật như mình làm kỹ thuật, ừm, nhiều khi mình ông nào nói nặng nặng là mình, ừ, ừ, cay mình cứng rồi.
<laughs> Ừm. Đó, đúng rồi. Dỗi không thèm làm ấy chứ, mình lúc đấy mình cũng có quyền ở dưới đấy mà, đúng không? Đang gọi là ừm.
Thế bây giờ sang môi trường mới thì lúc nào cũng phải, gọi là, kiểu, x phải xin lỗi nhiều, rồi, kiểu, cái gì mình cũng sai hết á. <laughs> Kiểu chăm sóc khách hàng là bạn hiểu rồi.
Ờ, đó thì Ừm. Thì, ờ, nhưng mà qua cái việc mà chuyển nghề, chuyển nghiệp như vậy thì, ờ, rồi nà học được những kỹ năng mới thì chắc là cũng áp dụng được nó nhiều vào trong cuộc sống không chỉ là công việc nữa, đúng không? Thế, kiểu, bây giờ mình cũng về mặt cảm xúc các thứ chính, gọi nà, à, chững chạc hơn nè, trưởng thành hơn nè, rất là nhiều so với ngày trước. Ừm.
Đúng rồi, nói đến nó làm cho mình hoàn thiện hơn. Ừm. Đúng rồi thì tức là cái những cái mối quan hệ thì nó cũng thay đổi nhiều và đặc biệt là mình học được thêm kỹ năng mới, thì mình sẽ hoàn thiện mình nhiều hơn. Và đặc biệt là kỹ năng giao tiếp thì mình cũng, gọi là, phát triển lên rất là nhiều, mình quen được nhiều khách hàng mới và những cái những cái, ừ, mối quan hệ, ừm, làm ăn bên ngoài nó cũng phát triển tốt hơn. Nói chung là mọi thứ nó thay đổi đa dạng hơn nhiều, đúng rồi bạn.
Ờ. Nó cũng đa dạng hơn rất là nhiều rồi, đúng không?